Heu, comment la technologie change-t-elle la façon d'apprendre?
Ah beh, ça change complètement parce que maintenant on peut apprendre sur heu tout sur internet. Moi heu, heu, pour a heu par exemple, heu, j'apprends des heu des langues et heu, lu l'espagnol et l'italien, je fais tout ça heu, sur internet.
Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Tu utilises, heu, ChatGPT, des trucs comme ça, aussi?
Et Je l'utilise, pour, heu pour mes cours là, les cours que j'entreprends, j'utilise quand quand heu parce qu'il y a beaucoup de théories et quelque fois c'est pas clair, heu, ce qu'ils veulent dire. Donc, heu, j'utilise, heu, Chat, heu, GPT pour avoir des éclaircissements.
Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais.

Ouais. Ouais, des trucs sympas comme ça. Ah, je t'entends plus.
Oui. C'est intéressant, oui. J'ai dit, heu, il y a il y a il y a tellement de choses que qu'on peut faire maintenant que moi je j'arrive plus à à suivre tout ce qui sort, là. <laughs>
Ah oui. Ah oui. Ah oui, ouais. Ouais, j'en avais marre avec, heu, Internet aussi, parce que c'est tellement rapide, mais ouais c'est un peu.
Ah oui, c'est plus ra c'est plus rapide que ce qu'on peut suivre. C'est incroyable, hein. Faut le faire quand même.
Oh oui. Oh oui oui oui s ouais. Ouais, c'est pour ça, il y en a, ils me disent heu: «Je veux faire des études en marketing, des trucs comme ça.» Heu, c'est bien pour avoir les bases, mais f faut tout le temps se mettre à jour, c'est c'est dingue. Internet comme ça.
Faire. Ouais, ouais, ouais. Bah, heu, regarde, moi, l'internet ça m'a permis de de m'inscrire à à un programme pour obtenir un diplôme pour enseigner le le français et c'est orga parce que c'est organisé par le le CNED, français, hein. Qui est qui est rattaché, affilié à à au Ministère de l'Éducation, heu, Nationale, et s pas l'internet, heu, j'aurais pas pu faire ça, parce que j'habite aux États-Unis.
<clears throat> Ah bah oui. Ah! Ouais. Ah ouais. Mmh mh. Bah ouais, ouais. Hein, c'est bien, hein. Je crois que ma copine aussi, elle a fait une formation universitaire, mais gratuite, heu, pour apprendre, heu, la langue ma la go la langue de Madagascar, et, heu, ils font même des trucs gratuits comme ça sur les sur les plateformes.
Ah oui pour apprendre le Malgache, mmh.
Heu, ouais, c'est ça, ouais.